Me conta uma lembrança marcante da sua família.
Olha, uma lembrança marcante da minha família: Minha mãe gritava muito comigo. Meu Deus do céu, era era na base do grito. Eu fui criada à base do grito. Sério. Isso eu acho que me marcou para o resto da vida.
Hum. Nossa, sério? Hã. <laughs> Até hoje, né, o que você lembra, é a primeira coisa que vem na tua cabeça. <chuckles>
Exatamente. Você fez essa pergunta, olha que curioso. Você fez essa pergunta, veio isso na minha cabeça, não veio outra coisa. Tanto é que eu vou te comentar uma coisa, eh, eu fu sou mãe e quando eu fiquei grávida, já pensei: "Jamais vou gritar com o meu filho".
Aham. Sim. Hum. Hã. Mas aí grita do mesmo jeito ou não? <laughs>
E Não!
Não? Você manteve a palavra.
O menino foi cri mantive, porque me marcou tanto, tanto, tanto ser criada à base do grito, que eu mantive minha palavra. Eu consegui. E o curioso é que, se eu grito <laughs> porque claro, tem um momento aí que, eh, tem os gritinhos, né, mas é assim: quando eu grito, são três
Uhum. E vo Hum. Sim. To todo mundo é humano, né. <laughs>
Uhum. Quando o tem quando eu grito, são 3 meses esse menino: "Mamãe, eu te amo, mamãe, você é tão lin". Nossa! Fica assim, "mansinho, mansinho", porque como eu nunca grito, então o grito
Aham. Aham. E você era filha única?
Não! Mas eu fui única até quase os 10, então daí veio a minha irmã depois.
Hum, entendi. E com a sua irmã era o mesmo tratamento ou e era só com você? O que que você achava?
Era só comigo, era só
E ainda mais a irmã mais velha, né. Sempre vai sobrar pra você. <laughs>
Com a minha irmã foi tudo diferente. E você olha só o que ela me falou: "É que eu não apronto nada". eu falei: "Olha", eu falei: "Como que não grita com ela só comigo?", né. "Que eu não dou motivo", eu
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Hã. Não aprontava nada ou aprontava escondido e ninguém via? <laughs>
Isso eu não sei. Não sei, porque a gente era bem diferente. Eu era bem terrível mesmo, bem criança, né. Eu era bem criança, vivia suja, saía a brincar, quebrava uma janela do vizinho sem querer jogando a bola, aquelas coisas mas, sem querer, tudo eu era uma criança, era brincadeira mesmo, não tinha nada por "vamos rom vamos quebrar, vamos fazer isso". Não! Era a acidentes que aconteciam. Pegar a bola no telhado do vizinho, daí o telhado "pá, cair". Então eram coisas assim, então, imagina, eu vivia levando grito. <giggles>
Aham. <laughs> Eita. Aham. Sim. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, e dos vizinhos também, não só da sua mãe.
Quando aparecia um vizinho em casa, meu pai olhava para mim e falava: "Você conhece essa pessoa?". Eu falei: "Não. 'Ah, é aquele senhor que você quebrou o telhado semana passada'". Eu, "Ah". <chuckles>
Hum. <laughs> Ah, tá. <laughs> E, então tipo geralmente acontecia mais na sua rua, essas coisas assim, você tam ou você também chamava a sua atenção assim na escola.
<chuckles> Hã. Não, na escola não, na escola não, era eu fui criada a base de grito em casa, na escola, não gritavam comigo não, eu era eu acho que na escola eu eu via tudo de outra maneira, eu foi era aquela aluna aplicada, sentava ali, não na frente, sentava no meio, não era da turma do fundo, né, na turma da frente eu era do meio, mas eu era comportada justamente, para não levar grito, eu acho. <laughs>
Sim. Era mais comportada na escola. Hã. Sim, sim. É, então nunca chegou a ter briga na escola, nunca chegou a ter nada?
Não, eu tive 1 briga só. Acho que era com 9 anos. A gente foi a briga fora da escola, daquela de puxar o cabelo, 1 só, a gente terminou aí É. <laughs>
Hum. Ah, sim. 1 só. E sua mãe ficou sabendo?
Não, porque se não ia levar grito, né, não. <laughs>
Não? Nossa, sim, imagino. E e é isso você acha que essa experiência, assim, ou essa relação mudou alguma coisa na sua vida, ou te ensinou alguma lição?
Ensin eh, ensinou que que o grito ele traz medo, e ao trazer medo, você se bloqueia, você fica, né, eu fiquei com um pouco de trauma, né, porque tudo que eu fazia, eh, parecia errado e não era errado. Olhando hoje, n não era errado, era a maneira eu acho que a maneira como a minha mãe foi educada, como a mãe dela foi educada, porque era outra época, então, era tudo grito, castigos. "Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo, vai lá para o teu quarto e fechada, com a porta fechada", coisas assim, viu.
Sim. Uhum. Sim. Uhum. É. Aham, é, você acha que era um reflexo também, da da sua avó com a sua mãe, e talvez a sua avó com a bisavó e etcetera?
Sim. Hum, então eu quis eu rompi, né, essa essa cadeia, né, de de gritos. Então, o meu filho, olha, ele vai fazer 11 e é uma criança incrível, incrível, e eu nunca precisei gritar. Eu jamais bati nele, foi outro tipo de educação, eh, passiva, sempre escutando, sempre dando oportunidade. Se ele tinha algum problema, eu es sempre escutei, entender o por que que ele estava assim. Talvez ele estava assim porque ele estava cansado, ou tinha acontecido alguma coisa na escola, né. Então, foi diferente com os meus pais infelizmente a lembrança.
Uhum. Sim. Sim. Aham. Sim. Uhum. É, agora você tem meio que noção, de que aquilo era mais, tipo, você se comportando como criança, e que e que seus pais, sua mãe não eram muito compreensíveis em relação a isso e gritavam demais, assim.
Sim, sim por Sim, não tinha paciência, não tinha esse esse tato, porque eles cresceram assim, né. Eles cresceram nessa então era normal. Eu até diria que era normal, sabe por quê?
Uhum, sim. Sim, hum.
Porque acontecia com o meu entorno, não era só comigo.
Sim. É aquele famoso também aquele ditado, né, "eu eu bato em você porque eu te amo", uma coisa, assim, também.
Era aquele Oh, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Era, assim, acontecia com as minhas amigas, com os meus amigos. Então, era normal, né, era aquela situação normal, nã nã não tinha nada que não fosse a gente até falava: "Ai, olha, ontem me pegaram, ontem me bateram, ontem não sei o quê", então, era a gente comentava e eu não tenho trauma, não tenho trauma, mas eu nunca a minha decisão foi essa, não não partir mudar, né?
Uhum. Sim. Uhum. Aham. Ah, eu acho que mas é, às vezes isso daí é meio que pode ser considerado, talvez, como um um tipo de trauma, né, porque às vezes lembra, né, e vai aham, sim.
É. É, é você me perguntou qual a a minha lembrança marcante, veio isso na cabeça nesse momento. Olha só.
Sim. E mas você respondia a sua mãe? Você tinha um lugar de confronto também, ou você você escutava e baixava a cabeça, e "ai, tá bom, tá bom"?
Hum. Interior. Es hum, escutava, abaixava a cabeça, mas interior eu estava ali querendo matar, né. Era uma fúria, uma raiva, então foi sempre o que eu disse: "Eu jamais vou fazer isso, quando eu tiver um filho, eu jamais vou fazer meu filho passar por essa situação", porque dentro era muita raiva, sabe. Era muito <chuckles> porque eu não entendia, "eu não fiz nada, tudo bem, eu quebrei a janela, mas foi jogando a bola, a bola foi parar lá, foi sem querer".
Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Aham. E
Entendeu? Como eu vou brigar com alguém que foi sem querer? Não, foi um acidente. Se eu soubesse, assim, o menino foi lá
Sim. Mas era um acidente que acontecia com frequência <laughs> ou era <chuckles> ou foi uma vez só, ou eram tipo vários acidentes?
<laughs> Não, não, mas são alguns acidentes, mas já era grito por qualquer coisa, qualquer coisa, porque caiu o o copo no chão, quebrou um copo, entendeu? Já não era
Aham. Sim.
Era um <chuckles>
E e você tem uma lembrança marcante da sua família de agora, tipo, você, seu filho ou seu companheiro, companheira?
Ah, a experiência, assim, marcante que foi eu acho assim a melhor da minha vida, foi quando nasceu o meu filho.
Uhum.
Eh, a sensação não sei com que não tem com que comparar essa coisa, assim, de você estar ali no hospital e sair de dentro de você uma pessoazinha que você olha para a cara daquela pessoazinha, você nunca viu na vida e já ama.
Uhum. Sim. Aham. <laughs>
Eh, e também acho que no dia do meu casamento também foi gostoso. São coisas assim que a gente não faz todos os dias. Eu espero não fazer. <laughs>
Sim. <laughs>
Então são essas sensações.
É, tem gente que faz várias vezes, né. <laughs> Você foi 1 até agora.
É, e também são felizes. E também são felizes. O importante é ser feliz, tá, pode casar até 10 vezes. O importante é que essas 10 vezes seja feliz, e saiba sair de um relacionamento quando não faz bem, né. Sim, e curioso, e sabe também que eu a sensação
Aham. Sim. Uhum.
Que hum, marca quando a gente faz alguma coisa juntos aqui, um bolo.
Hã. Sim, sim. Os momentos mais do cotidiano, né, simples também.
Né, f ou todos jun Oh, agora que vem chegando o Natal, colocar a árvore de Natal é um ritual, né. Ali todo mundo ali
Aham. Sim. Vocês são do Natal, então, família natalina, assim?
Sim! Sim, sim, adoro. <laughs>
Aham. Decora a casa, faz
Ah, a mesa sim, sim, é tão gostoso, né. Eu gosto, esses momento da da gente parar e desfrutar, né, das coisas que tem boas da vida. Tem que desfrutar, a vida ela é tão curta, então, sabe, o o Natal tudo bem, é uma data inventada. Vamos lá, vamos desfrutar disso, vamos o Ano Novo, vamos
faz bolo, rabanada. Uhum. Sim. Sim. É, mas é mais a simbologia, né, tipo, de tá todo mundo reunido de agradecer pelas coisas, por tá todo mundo junto. Eu acho que é mais sobre isso, né, também.
Sim. Sim. Sem família, né, reunir a família é gostoso, uhum.
Uhum. Sim. E tem alguma curiosidade engraçada, ou um detalhe que só a família sabe, que deixa a história ainda melhor quando é contada, assim, sabe, tipo, dessas experiências que vocês já tiveram?
Ó, tem uma engraçada, que foi que a gente estava colocando a árvore. Daí eu eu começo colocando sempre o as luzes e nesse dia não sei o que aconteceu, eu vou cheguei na sala, já estavam colocando as as bolinhas e eu comprei e eu eu gosto daquelas de cristal. <chuckles> Ainda, agora, achasse aquelas bonitas de cristal, eu t já estava uma um montão de bolinhas ali, e o fio estava no chão, né, o da luz, pra colocar as luzes. Aí eu falei: "Nossa, vocês começaram a colocar as bolinhas". "Ai, desculpa, mamãe", e tal, eu falei: "Não, sempre a luz primeiro", naquela história, né, s sempre a luz primeiro. Daí a gente foi colocar a luz, e nisso chegou alguém e apertou a campainha em casa, o meu cachorro eu tenho um cachorro enorme.
Hum. Tá. Aham, sim. Uhum. Sim. <laughs> Sim.
Ele ele ele ele ele não sai correndo, ele dá saltos parecendo um canguru.
Sim, um cavalo quase.
Ele deu uns é, um cavalo. Ele se enroscou no fio. E ima imagina o que aconteceu?
Hum. Ai, foi tudo para o chão, e cristais explodindo. <laughs>
Sim. Sim. Sim, e essas bolinhas são tão caras.
Ai, meu Deus, eu imagino. <laughs>
Ah. Foi assim, foi cômico, de foi engraçado. Foi engraçado lembrar, hoje foi engraçado, mas no momento, f
Na hora, deve ter sido um desespero, ainda limpar tudo, né. <laughs>
Hum, ai, eu eu te não. E eu que eu não gosto de gritar, imagina, tadinho, gritei com o cachorro, né. Tadinho, eu peguei um grito com ele. Tadinho, ele não tinha culpa.
Sim. Aham, é, ele estava animado pra ver quem estava na porta, né. E só sem querer e <laughs> levou tudo.
Mas tudo bem, foi, eh Claro. <chuckles> Levou
Levou tudo para o chão.
Não, se tivesse alguém gravando, ia ser trending topic vamos. <laughs>
Sim, ia estar no Instagram e tudo, né, já.
Sim. Que hoje tudo tá lá, né.
E aí também ensinou uma lição, né? Come começar pelas luzes <laughs> e não deixar o fio no chão, porque o cachorro pode pegar.
É, eu acho que eles aprenderam. Não, não, ninguém mais começa a árvore sem eu estar por perto, porque afinal, aqui é a mamãe, é a que que comanda, que começa tudo. <laughs>
Uhum. Sim. É, e vocês têm essas árvores que são muito grandes, que vão até o teto, ou só essas mais pequenininhas?
Hum hum, não. Eh, 1 metro e 80. Eu sempre achei, assim, um tamanho bom, não tão grande, não tão pequenininha, né. Porque até as casas hoje elas não são tão grandes <chuckles> como antes, né. A gente já não vê aquelas casas enormes, então 1 metro e 80. Eu tinha o tamanho que eu queria, 1 metro e 80. <chuckles>
Uhum. Sim. Sim, sim, sim <laughs>
<laughs> É, e, ah, é bonita. Gostoso. <laughs>
Sim. Olha, muito obrigado pela conversa de hoje. Eu gostei muito, viu.
Ai, que bom que você gostou. Eu adorei estar aqui falando contigo! Tchau.
Tchau, tchau. Até uma próxima.